Đủ tốt hả? Có giúp ích cho cuộc sống hàng ngày hông hả? Mình nghĩ là, gọi là, có chứ nó mang đến cho mình một cái cảm giác thỏa mãn. Ví dụ như ha, à, bây giờ á mình đi làm cái mức lương của mình á chỉ là 8.000.000 1 tháng thôi, ví dụ ha, thì thì thì khi mà mình thấy là, ờ, như vậy nó đã đủ tốt, đủ cho mình gọi là, ừm, mà trang trải cái chi phí sinh hoạt đúng, đúng, đúng, đúng thì mình sẽ, gọi là, ờ, hông có, gọi là, bị áp lực về tiền bạc quá nhiều. Đúng rồi, hài lòng đó, đúng, đúng, ừm.
Ừm. Rồi, ô kê. Đủ nhu cầu cơ bản đi ha, ờ, đi. Hài lòng, tức là, ừm, mình sẽ hài lòng lên hơn. <laughs> Hiểu nha, nói chung, a, cũng hợp lý chứ, tại vì đôi khi, a, biết dừng, biết đủ nó hợp lý, nó khỏe, đúng hông bạn? Không bị mệt. <laughs>
Đúng, <laughs> đúng, có nghĩa điều đó hông có nghĩa là mình sẽ, gọi là, hông phấn đấu để mà hoàn hảo hơn ở trong tương lai để mà có tăng thu nhập thêm trong tương lai nha, hông có nghĩa, nhưng, ừm, nhưng mà có nghĩa là bản thân mình sẽ, gọi là, thỏa mãn với cái hiện tại, đúng rồi, hài lòng với cái hiện tại.
Đúng rồi. Thấy hài lòng, thấy hài lòng, ừm, với những cái gì mà đang có được và phát phát triển những cái sau này.
Đúng, đúng. Đúng, thấy vui với cái hiện tại đó, ừm.
Hay quá. Nhưng mà còn về mặt tinh thần thì sao ta? Hông biết, a, cái việc mà sống, ơ, biết đủ nè, đủ tốt nè nè, thì nó có thực sự là nó giúp ích ch ch cho tinh thần nhiều hông bạn?
Ừm, nó sẽ đỡ cái áp lực tinh thần rất là nhiều á nha. À, ví dụ như, ờ, vẫn là cái câu chuyện mà tiền lương hồi nãy đi, vì khi mà mình thấy cái tinh thần mình gọi là nó ờ, mình mình đã sống thỏa mãn với nó và với cái mức lương đó đó là mình đủ sống rồi đó, thì cái tinh thần của mình nó sẽ nhẹ nhàng, ừ, và mình sẽ phấn đấu theo cái mức hoàn hảo ở một cái thái độ rất là tích cực, không có bị nó, gọi là, kéo đi, gọi là, đến cái mức mà mình hông thể nào chủ động được, ờ.
Ồ, là sao bạn? <laughs>